Assolutamente. Allora guarda, mhmm, io t colgo in pieno la domanda perché è una cosa che mi sono trovato a fare in diverse occasioni anche all'estero. Uhm, sì, fa ho fatto un periodo all'estero di 5 mesi, diciamo, a vivere e quindi ho s subito e sentito sulla mia pelle cosa vuol dire avere o non avere un network o comunque dei posti dove dove poter avere un un supporto, nell'entrare nelle reti culturali che appunto il quartiere esattamente.
Sì? Davvero? Ah, interessante 'sta cosa. S Quindi ah, okay. Nella comunità sì, cioè quindi hai vissuto un po' la situazione di u di stare dall'altra parte della della barricata, cioè ecco.
Certo, certo, l'ho vissuta e devo dire nel posto in cui mi trovavo all'estero, si sa, all'estero, ehm, in Europa si è sem son sempre un pochino più avanti. Poi quando fai <chuckles> l'immigrato v vuol dire che vai in un posto più ricco e co dove in generale si sta si sta meglio. Devo dire che la preparazione da questo punto di vista era ottima. Ehm, ricordo che c'erano diversi, ehm, luoghi
Vero? Curiosità. Posso chiederti, s scusa se ti interrompo ma è dove e in che nazione?
Certo. In Inghilterra, ehm, a B a Brighton, esatto, Regno Unito, uhm, sul mare, e devo dire lì, a parte il sostegno, ehm, quello dato dal tuo network iniziale, quindi magari conosci una persona e ti trasferisci, ehm, sei sul gruppo Social Network di di italiani e allora decidi di farne parte e conosci delle persone, ma a parte quello ricordo un grande sostegno da parte, ehm, io non so se si chiamano "comuni" in Inghilterra, però comunque della della pubblica amministrazione, di di ciò che è pubblico, uhm, nel creare momenti di aggregazione, nell'avere iniziative che ti permettessero di essere al centro dell'attenzione, di fare nuove conoscenze. Anche, mi ricordo bellissima, e anche, mi ricordo, ehm, luoghi, ehm, li chiamano "centri culturali", se mi ricordo bene, dove offrivano gratuitamente, ehm, corsi, uhm, feste, uhm, cose di questo tipo. Ehm, quindi devo dire molto facile entrare nei meccanismi culturali e integrarsi, certo. Devo dire che in Italia, d'altro canto, non non c'è lo stesso approccio, ecco.
Ah, Regno Unito. Ah, sul mare. On eh, sì. Bella 'sta cosa. Integrarsi? Eh, non Mhmm, no, cioè soprattutto magari verso popolazioni che hanno magari altre culture, religioni, non non c'è molta integrazione ancora.